Geri dönüşümlü? Plastik plastiğin geri dönüşüm, ııı
Evet, hepsi. Evet, evet. Hani, görünüm olarak öyle gözükse de tamamen geri dönüşümlü şeyler kullanıyorlar malzemeler. Yasaklanmış tamamen. Eee
şeyden bahsedeceğim hemen geri dönüşüm demişken, eee, şehir genelinde, eee, buna uygun, üüü, çöp kutuları var mı? Yani hep, eee, malzemelerin ayrıldığı evlerde mesela siz napıyorsunuz? Plastiği ayrı bir çöp kutusuna mı atıyorsunuz yoksa hepsini tek bir çöp kutusuna mı atıyorsunuz? Geri dönüşümle alakalı, eee, evinizde var mı bu sistem?
Hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Var, var. Yani, mecburen ayırıyoruz hepsini. Eee, mecburen demeyeyim gönüllü ayırıyoruz tabii, hepsini. Eee, dışarıda aynen, söylediğin gibi, dışarıda da, eee, çöpler hep böyle bu şekilde. Eee, yani, ayrı ayrı atılmak üzerine çöpler var. Emm, bir de benim en sevdiğim şeylerden biri, mesela, ben Lyon'da yaşıyorum. Eee, böyle, halka açık noktalarda temiz su noktaları var. Çeşme. Evet. Eee he he.
Çok güzel. Hımm, gönüllü. Nedir o? A, bu çok güzel. Çok güzel bu. Yani, emm, evinizde de çeşmeden, musluktan, eee, su içme imkânınız var mı mesela? Yoksa Var, var. Evet. Avrupa'nın Avrupa'nın genelinde olduğu gibi sizde de, eee, suyu musluktan, evinizdeki musluktan, eee, içme şansınız var. O da aslında çevreyi koruyan bir şey, değil mi? Dışarıdan, işte, plastik kapta su almıyorsun. Eee, o plastik kapları dönüştürmekle uğraşmıyorsun. Şey dikkatimi çekti.
Var. Var. Su sularımız temiz burada. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Hı hı.
"Gönüllü" dedin mesela evde. Ama aslında zorunlu olması gerekmiyor mu yani? Zaten bu sistemi y yaşadığınız belediye kurmuş. Ona göre çöp tenekeleri, eee, ayırmış. Bunun zorunlu olması gerekmiyor mu sence insanların bu bilinçte olması?
Hı hı. Evet.